Ờ, s gọi là, sau khi Covid tức nghĩa là mình rút kinh nghiệm. <laughs> Đúng rồi, là mình nên chuẩn bị sẵn ở nhà nhiều khi là là mình muốn đi xem mà hông hông hông được, đúng rồi.
Ừm, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. <laughs> Ừm, có những tình huống đúng rồi, có những cái tình huống mà mình không biết trước được trong tương lai. Thì cái việc mà có sẵn như thế thì nó nó nó là cái gì đấy, đúng rồi, tiện dụng xong rồi, như cách bạn kể chuyện thì mình hiểu rằng là bạn là một người rất là thích xem phim. Đấy, nên là, ừm, nó là cái cứu rỗi tâm hồn. <laughs>
Ừm. Tiện dụng cho mình. Đúng rồi. Đúng rồi, mình xem phim, đặc biệt là phim hành động. <laughs> À, và hồi xưa mình nhớ có thời điểm là những cái bộ phim, a, gọi là, kinh dị của Thái Lan á không có chiếu rạp, à, l thì mình phải lên mạng mình xem.
A! À, bạn dám xem phim ma Thái, à, phim kinh dị Thái Lan luôn? <laughs>
Ồ, mình xem riết mà mình cảm thấy nó bình thường luôn á chớ. <laughs> Nhưng mà nếu như xem kỹ nha, nếu mà xem kỹ thì những nếu mà xem kỹ và chúng ta nghiệm lại thì những bộ phim, a, kinh dị, phim ma của Thái Lan nó đều có ý nghĩa nhân văn trong đó nha, chứ nó hông đơn giản là một cái bộ phim ma giải trí bình thường.
<laughs> Thế à? A, th Tinh thần thép đấy. Ừm. Không, đúng rồi, không không không ph phải là giải trí bình thường. Bạn có bao giờ xem phim Hàn không? Bởi vì là phim Hàn nó cũng rất rất là sâu xa vào trong cái nhân văn đấy. Ừm.
Đúng rồi. À, nhắc nhắc nhắc nhắc về phim Hàn thì mình mình ít mình ít xem những bộ phim, a, dài tập mang tính chất là chính trị, công sở, vân vân. X tin nhắn, à, là phim ngắn thì mình đúng rồi, cũng một x xem số bộ phim, ờ, cũng ý nghĩa nhưng mà do tính mình thích phim hành động à, cho nên mình hay coi những bộ phim của anh diễn viên Ma Dong-seok đó nhớ hông? <laughs> À, cái anh, ơ, to to con đúng ờ, đúng rồi, đúng, ảnh diễn rất là hay, đó thì hay xem những bộ phim của anh đó nó cũng có ý nghĩa nhân văn rất là nhiều á.
Phim ngắn á. Ừm. Những cái phim ngắn ấy. Ừm. <laughs> Ờ, có, có cái anh, a, bự bự, bự bự đấy, đúng không? Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, có những cái phim
Nhất là nhất là cái bộ phim mình coi là, à, nó có cái tên là, ờ, Người xấu, cảnh sát và ác quỷ, hổng biết bạn bạn xem bộ phim đó chưa ta?
À, có thể là mình không thể nhớ hết được những cái phim mình xem đâu vì vì xem cũng không chú ý lắm. Đấy, cũng không có nhiều điều kiện. Yeah. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, bộ phim đó nó rất là ý nghĩa nhân văn, tức là cái cái cái anh này ảnh đóng vai chính ảnh làm đại ca giang hồ, thì theo như mọi người thì đại ca giang hồ rất là xấu, đúng hông? Nhưng mà ảnh lại làm chuyện tốt, đó, nó nôm na là như vậy.